Hello, um, next month kasi ah, ah! Ano pala sa February pala, eh, lilipad ako papunta ng Thailand para magkaroon ng, ah, first annual meeting kasama yung team ko sa marketing. Pero yung, ah, team ko, eh, puro banyaga. Puro, ah, Russian, Australian. 'Yong Australian team na-meet ko naman no'ng nagpunta ako sa Australia no'ng an dalawang taon na yung nakalipas. Oo, so sa dala sa dalawang taon na ano, na kasama ko naman sila. Tapos ngayon sa Thailand, eh, um, though okey naman kami sa sa online meetings. Natatakot lang ako kung paano ako siyempre kailangan mo pa rin i irespeto 'yong mga lokal, mga Thailand tapos, natatakot lang ako na 'yong problema sa language barrier, 'yong customs nila. And ah, 'di ba sa balita ngayon natatalo ng, ah, Philippines ang Thailand sa larangan ng sports tsaka ng beauty pageant. So, parang may mga naririnig din ako sa forum na, yung mga taga Thailand inaasar rin yung mga Pilipino tungkol sa pagpag yung pagkain na, na kinakain ng mga mahihirap. So, ang dami lang nagpapa-pressure sa isip ko. Ano ba yung pwede mong maipayo sa gano'ng pakiramdam?
Alam mo, medyo challenging nga yan 'no, yang <snorts> kalagayan mo ngayon. Pero, ah, matanong ko lang 1st time mo bang makisalamuha o ma-meet itong mga ano na' to tong mga, ah, parang katrabaho mo sila ,no? Parang gano'n, ibang department lang?
Sobra. Oo. Oo, tama. Ah, yung mga taga Thailand nakita ko na sila sa nung pandemic pero online. Tapos, ah, 'yong iba 'yong the whole team naman, 'yong buong office no'ng nitong taon din pero Zoom, so hindi ko talaga sila nakakausap unless email. Pero 'pag sa email, ah, email naman or chat, ah, siyempre may respeto rin naman talaga, eh, 'yon nga lang alam mo yung parang, pano ka kikilos na kasama sila sa opisina 'di ba?
Hmm. Oo. Oo. Pero ano, ah, ano naman ang mga na observe mo sa kanila? Do'n sa, kahit do'n sa ano lang sa online, oo sa mga meeting.
Meeting. Ah, tahimik lang talaga kasi nagsasalita yung boss, eh. <chuckles>
Oo. Kasi lahat kayo nando'n yung ano yung superior nyo parang gano'n. Oo. Hmm, ang ano diyan, ah, ah, siguro puwedeng kilalanin mo si muna sila as individual. Kasi siguro kaya lang medyo nag-aalala ka ngayon kasi marami ka ring nababalitaan na mga parang yan conflict between sa bansa natin at saka sa bansa nila di ba?
Atensyon. Oo, mm. Mhm. Kaya nga, eh. Oo.
Kaya ang puwede mong gawin, siguro ang idea mo kung puwedeng isang tabi muna 'yon yung mga yon. Kasi ibang usapan naman tong ano nyo ngayon, eh, about naman sa trabaho. Kasi, ah, hindi naman hindi naman na natanggal talaga na minsan na na naapektuhan tayo ng mga ganyan na lalo na siyempre ano tayo kasi sa nationalism, eh, di ba? Lalo na tayong mga Pinoy. Kapag <clears throat> iniisip natin na, ah, kapwa natin mga gano'n ipagtatanggol natin parang nando'n tayo lagi sa side ng kapwa natin. Kaya medyo apektado nga yung emosyon mo pagdating do'n. Pero siguro mas maganda kung isang tabi mo muna 'yon tapos, ah, mag focus ka na kilalanin sila as for individual bilang normal na katrabaho. Sa palagay mo puwede kaya yung gano'n?
<chuckles> Oo. Oo. Oo, tama. Oo. Mm. Mm. Kaya nga, eh. Um, pwede naman tsaka salamat sa suggestion mo na yun, eh, um, naalala ko pala na maliban pala sa ano, do'n sa sa sa nabanggit ko na sports, yung sa Netflix, yung palabas na Physical Asia, tinatalo din natin sila. <laughs> So parang, parang patong-patong yung talo nila galing sa'tin and, um, ano tayo, ah the whole time pala, eh kasama ko naman yung mga team ko. Pero siyempre, parang halimbawa, um, gagala ka sa or itu-tour ka nila sa sa warehouse nila, sa opisina. So siyempre, magkakaroon ka ng interaction. Ang takot ko lang, eh baka alam mo yung sa mga sa mga small talk, eh alam mo yun, may mga hindi tayo i inaasahan na alam mo yun na, um, may bawa yung parang simpleng, um, biruan lang magkaroon ng, alam mo yun, ah. Hindi kayo magiging komportable.
Hmm, oo. Sabagay, tayo kasing mga Pinoy mahilig tayo talaga yung ko simpleng biruan, ‘di ba. Yung sa usapan kasi nga, kaya kilala tayong tawa lang nang tawa, masayahin. Kasi dinada at sa biro. Siguro, um, dun tayo kailangan medyo mag-ingat lalo na kung hindi pa tayo ganun kakilala. Ah, yung mga ka-team mo is Pinoy din ano, tama ba?
Oo, ‘di ba. Oo, oo. Oo. Kaya nga eh. Hindi. Ano, ako lang yung Pilipino tapos yung mga ka-team ko, eh, may may Russian, may German, tapos puro Australiano na. So, 6 kami sa team.
Ah, ikaw lang yung Pilipino. Mm. Pero ‘tong mga ka-team mo is dati mo na silang nakakasalamuha?
Oo, sa ano lang, online lang. Ah, yu yung dalawa, yung, ah, da dalawang team kasi eh. Taga Thailand tsaka Australia. Um, yung taga Thailand, hindi ko pa sila nakaka face to face na pisikal. Yung sa Australia, um, yung 2 lang dun, ah, parang 2 out of 3 yung nakasalamuha ko kasi yung isa dun, bago eh. So pagdating naman sa ano, sa tawag dun, sa team ko, parang may time kasi na
Ha, sa online lang din.
hindi kasi maganda yung pakiramdam ko. So parang baka mamaya nagkaroon kami ng, ah, ng issue. Actually, may issue rin naman, eh, for for para sa'kin. So, um, iniisip ko lang na, ah, alam mo 'yon, parang hindi ko masyadong ma-express nang maayos yung sarili ko. Kasi hindi man ako gano'n kagaling mag-English pero na, um, hopefully maging maayos yung conversation namin, gano'n.
Mm. Alam mo, ano talaga yan, ah, lalo na yung language barrier 'di ba? Isa yun sa minsan dahil nangyayari, dahil hindi nga natin na-e-express yung sarili natin. Minsan pwedeng makaapekto 'yon, kung paano tayo makitungo kasi parang minsan gusto nating magsalita, gusto nating sabihin nararamdaman natin, pero hindi natin, hin kasi may tinatawag na, "language of the heart." Eh, tayo Tagalog, marunong man tayong makipag, ah, talastasan sa English pero m yung formality lang, 'di ba? Oo. Pero, um, kaya naapektuhan, dahil nga hindi mo mai-express yung gusto mong sabihin, kaya apektado yung mood mo. Kaya parang kahit gusto mong sabihin, "Naku, 'wag na lang." parang gano'n. Pero ang pinakamaganda naman diyan is dahil, ah, sa trabaho kayo magkakasama, siguro kailangan ipakita mo lang talaga na responsible ka dun sa mga trabahong ibinigay sa'yo, na pinagsisikapan mong gawin 'yon, sa maayos at saka sa pormal na paraan. Kasi 'pag nakita nila kunyari, ah, kahit yung mga kunyari, ku kung may mga appointment kayo, ah, pwede kang pumunta dun sa tamang oras o minsan mas maaga pa nga. Kasi 'pag nakita nila na, ah, responsible tayo dun sa mga atas na i gi ginagawa natin o ibinibigay sa atin, doon pa lang tataas yung respeto nila sa'yo bilang katrabaho. Tapos isa pa siguro yun, sabi mo kanina na pakikisimpleng biruan pwede naman 'yon, ah, 'wag lang masyadong ma-overfamiliarity tayo sa isa't-isa, 'di ba? Kasi tayong Pinoy, okey lang 'yon, dahil maintindihan natin at the end na, "Uy, oh, joke lang 'yon." Pwede nating lambingin. Yung mga minsan kasi ibang kultura, ah, hindi hindi sila masyadong ano sa mga, ah ah, joke oo, sa mga joke. Pwedeng isipin nila na mean joke 'yon, alam mo yun? Lalo na hindi naman natin alam kung ano din yung mga pinagdadaanan nila sa araw-araw. Maliban pa dun sa ibang kultura, pwedeng may pinagdadaanan sila lalo na kung, ah, dayuhan kayo pare-pareho dun sa lugar 'di ba? Oo, kaya siguro magiging ano ka nalang din, ah, doon pwedeng kailangang maging maingat pero maging totoo lang na oo, parang pipiliin mo rin. Tayo rin naman na mga Pinoy minsan, 'di ba, sa umpisa hindi rin agad-agad magbibitaw ng mga biro, kikilalanin muna natin kung kaya ba no'n. Kaya gano'n din, pero at least maging totoo ka tsaka tanggalin mo, siguro pwedeng isantabi muna yung mga hindi related sa trabaho na mga, ah, ano na mga kinatatakutan mo.
Mm. Mm, tama. Ma Di ko na <chuckles> may translation, eh, 'di ba? Mm. Oo. Oo nga, eh. Oo. Mm, tama. Mm. Oo, tama, tama. <chuckles> Oo nga, eh. Joke time. Mm. Kaya nga, eh. Mm. Doon. Oo. Tama. To, ah. Kaya nga, eh. So sobrang, ah, salamat do'n sa paalala na, ah, wag masyadong kabahan, na ano 'yong dapat, i-discuss sa sa mga katrabaho. Kasi, I mean kilala naman ako ng team ko na palabiro, minsan may mood swings. <chuckles> So, parang ano, um, ang sabi rin ng misis ko, eh, ah, "Less talk, less mistake." So, pero e ang nagpapakaba rin kasi sakin, na parang, ayoko rin naman isipin ng mga ka-team ko na KJ ako, lalo na siyempre, mga lalaki 'yon, eh. Na, ah, ma may may bonding kayo sa inuman, 'di ba, eh, ang lalakas pa uminom ng mga puti.
Oo. Mm. Oo. Tama, tama. Parang tubig na lang sa kanila minsan 'yong, iniinom nila.
<laughs> Sobrang <laughs> E Oo, tubig na lang, 'di ba. So, 'yong interaction din na, siyempre inuman baka kasama rin 'yong mga taga Thailand. 'Yon 'yong, talagang, alam mo 'yon, ever since na narinig ko 'yong, pupunta sa Thailand, sobrang kabado na ako. And 'yon, sobrang salamat sa mga, ah, paalala mo, and mga payo na, ano 'yong kailangan kong gawin sa pagpunta do'n bilang isang, um, marespetong tao ng Pilipinas, 'di ba?
Mm. Oo. 'Di bale, ano naman sa atin na pala kaibigan lang tayong mga Pinoy. Oo, relax ka lang, ano, mahaharap mo sila ng maayos.
Mm. Oo. Kaya nga, eh. Ah. Ayun, salamat sa oras mo. Paalam.
Maraming salamat, din. Paalam.